Ah ouais, c'était le 1er sport que tu as fait? Si ou
Heu, ouais, ouais, ouais, 1er sport, c'était judo, ouais.
Ouais. Combien de temps? 1 an?
C j'ai fait jusqu'à la ceinture orange, donc heu, 3e année, en fait, je crois que c'est ça, ouais, blanche, oran heu, blanche, jaune et orange, ouais.
Ah oui, pareil, ouais.
J'ai fait 3 ans et heu, ouais ça m'avait plu ça, hein. Je pense que d'ailleurs, je voulais mettre mon fils au judo, tu vois? Mais il y a pas de club, heu, ici. Ah, malheureusement.
Ouais. Heu, tu préférerais judo que karaté pour lui?
Ouais, ouais parce que le judo, je sais pas, c'est peut-être parce qu'aussi la France performe beaucoup et bien, heu, dans tu sais, aux olympiques et tout, tu vois? Il y a je sais pas, j'ai une
Ouais. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Puis c'est vrai que karaté, c'est vachement, heu, tu sais, kata et tout, alors que judo, tu sais, tu es plus, heu, tu vas faire des prises et tout, c'est plus je trouve c'est bien.
Ouais. Ouais, ouais, c il y avait plus l'idée de combat qui est présente en fait, dans dans le judo et les prises particulières, bah, le karaté aussi, mais bref il y a les kata à apprendre, heu, en fait c'est 2 choses, le karaté que je savais pas, hein, j'étais j'étais, heu, je connaissais pas beaucoup.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, au niveau judo, tu as tu as la transpi, tu as le cardio, tu sais? Tu es tu es plus physique, j'ai l'impression. Le judo, c'est bien, pour ça.
Et ouais, le alors, une chose que j'aime bien, que j'ai découvert dans le karaté, c'est justement, heu, ils développent leur gestuelle énormément en fait, tu vois, les katas, ils sont très précis, heu, par rapport au mouvement et tout. Heu, j'étais heu, j'étais bis té j'étais étonné positivement en fait par rapport à ça, je me suis dit que c'était pas mal heu
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Si j'avoue, ça m'a ouais, ça m'a appris à faire un truc, c'est de de donner un coup et de t'arrêter juste en face de du nez de la personne. Le prof, il arrêtait pas de faire ça, il m'a il a appris à faire ça.
Aha, oui, oui, ils ont pas le droit de oui, ils ont pas le droit de toucher, heu, enfin faut éviter quoi, faut éviter.
Ouais, donc c <chuckles> ah, tu as raison. Ouais, tu as raison. Ouais. Heu, toi, c'est
Mais ils ont ils m m ils mettent, heu, des protections, ouais, tu vois? Ils mettent, heu, des gants et des jambières aussi, comme ça s'ils touchent, heu, ça permet de
Ah pardon. Ah. Ah nous, on n'avait pas. On n'avait pas nous.
Mmh mh. Mais il y a plusieurs sortes de karaté aussi, je savais pas ça, donc il y a 3 ou 4 sortes de karaté, tu vois? Et celui qui est le plus connu, celui qu'on voit, heu, dans dans les compétitions et autres, heu, celui-là bah, c'est avec les il y a les petits gants, il y a les jambières, ça c'est protégé, mais il y a un autre type de karaté, il y a rien. Tu v là là c'est plus, heu
Ça, je savais pas non plus. OK. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, ouais non moi, c'est c'est celui où il y a rien que j'ai fait moi. <chuckles> Ouais, mais oui, du coup comme tu dis, c'est vrai, je croyais que c'était le taekwondo, mais en fait, c'est vrai, ça doit être le karaté, tu les vois les petits, même heu, tu vois des vidéos, des petits des fois ils se battent avec <chuckles> casques et les petits gants là.
OK, OK. Oui, oui, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu tu fais que de la marche là, en sport?
Mais heu